Cái lúc đó là mình tụi mình đi 2 ngày 1 đêm nha, nhưng mà tụi mình á là có ngủ lại ở trong rừng nữa và tụi mình sẽ cắm trại ở đó nha. Ôi, nó rất là đã luôn đó bạn ơi, ta nói bây giờ
Ừm. Ừm. <laughs> Trời, mình nghe bạn kể mà mình thấy cũng rất là là, kiểu như, rất là đã luôn đó, đặc biệt là cái đoạn mà bạn thấy cái không khí nó có những cái sự thay đổi so với thành phố ha. Rồi, khi là vậy thì trong cái chuyến đi đó đó, thì, kiểu như là, bạn nói là bạn ở lại 2 ngày 1 đêm, thì trong cái chuyến đi đó thì cái điều gì mà bạn cảm thấy là nó nó thú vị mà nó nó, gọi là, nó, kiểu như, nó đã nhất toàn bộ chuyến đi luôn, thì bạn đánh giá là cái điều gì?
Ừm. A, đúng rồi. Ừm. À, cái điều mà mình thấy nó tuyệt vời mà nó đã nhất trong toàn bộ chuyến đi nha, đó là cái, a, buổi tối á, cái tụi mình có ngủ cắm tại cái chỗ mà Bàu Sấu á bạn, là đó là mình thấy nó, ơ, yên lặng, tĩnh mịch mà nghe tiếng dế, tiếng côn trùng nè, nói chung là những mà, kiểu như, ờ, có con nai rừng đồ chạy vòng vòng vòng đồ á, đó, xong rồi, ờ, kiểu, cũng vừa sợ sợ, cũng vừa, kiểu, hơi hơi thấy tò mò, thấy thú vị hòa mình với thiên nhiên. Đó, xong cái đêm hôm đó cũng rất là may mắn là tụi mình đã thấy một cái khung cảnh đó là có đom đóm, ừm.
Ừm. Ưm, ưm, ừm, ừm. Ừm. Ừm. Wow. <laughs> À há. Ừm, ừm. Ừm. Wow, trời ơi, tuyệt vời luôn á, kiểu như là, sống ở giữa lòng thành phố bao nhiêu năm mà lần đầu tiên đi vào rừng mà thấy có đom đóm thì cái, kiểu như, cái cảnh đó chắc là, kiểu, nó sẽ rất là đẹp và nó sẽ rất là ngoạn mục luôn ha.
Ừm. Ờ. Đúng rồi bạn ơi, ta nói, a, tự nhiên cái đom đóm nó nằm ở trong những cái bụi mà kiểu như những cái bụi cây á, a, bụi rậm rậm á, ờ, cái nó nó lập lòe, lập lòe, lập lòe á, trời ơi, ta nói lúc đó nó đẹp nha. Cái bắt đầu á là tụi mình ngồi ngắm thôi, thì lúc đó tụi mình cắm trại cũng đâu có tầm 7-8 cái trại á, nó, cái tụi mình chỉ ngồi ngắm thôi, ta nói lúc đó là hãy để mọi thứ yên tĩnh hòa mình với thiên nhiên vậy đó. <chuckles>
Bụi rậm ấy, ừm. <chuckles> Ừm. Ờ, ừm. Ừm. Wow, mình nghe bạn kể mà mình cũng cảm thấy nó nó rất là nhiều cảm xúc á, kiểu như là, ừm, ừm, cái thời tuổi trẻ nè, mọi thứ nó cũng rất là cảm xúc và nó có nhiều cái năng lượng á. Và trong cái một cái khung cảnh mà nó hòa mình với thiên nhiên như vậy và, kiểu như, tất cả mọi người cùng lắng xuống, ờ, để mà, kiểu, hòa mình vào trong cái bầu không khí đó, hòa mình vào trong cái quang cảnh đó, ờ, không suy nghĩ gì, không vướng bận gì hết mà, kiểu như, được ở bên cạnh những cái người bạn thân thiết, ờ, kiểu, một thời thanh xuân của mình vậy đó ha, thì mình nghĩ đó sẽ là một cái trải
Ưm. À. Đúng. Đó. Rồi á, tụi mình đi, a, trekking, cái tụi mình đi mau mon men theo cái con đường đất á, nói chung là con đường đất nó đỏ á. Xong tụi mình đi nha, mà tụi mình cứ nhìn lên cao, tụi mình thấy những cái tán cây nó xòe ra ha, xong rồi ở bên dưới có những cái lớp lá mục á, rồi có rất là nhiều cái cây nha, mà cái mùi á, mùi không khí nó ẩm ẩm nè, rồi cái mùi lá mục nè, rồi cái mùi cây xanh đặc trưng á bạn, trời ơi, nó mát mà nó tươi gì đâu luôn á.
Ừm, ừm. Ừm. Wow! Ừm.